<clears throat>
Buongiorno, ciao.
Ciao. Buongiorno. Senti, perché, secondo te, alcune persone trovano difficile risparmiare?
Mh-mh. Eh, uhm, posso includermi in questa cerchia. Eh, allora diciamo che, ehm, boh la filosofia un po' secondo me, di queste persone tra cui io e tipo "la vita è solo 1" per giustificare anche d mhmm, mhmm, delle spese inutili c proprio stupidissime, no, cioè nel senso Eh, sì <chuckles> e vabbè uno c si gius cerca di giustificare delle scelte un po' sbagliate, eh, ah? È ve è vero, è vero. Allora diciamo che il mio ragionamento è questo, cioè mia mamma mi dice sempre mia mamma dice: "Devi conservare soldi perché, uhm, mhmm, conserva l'acqua per quando viene la sete" cioè "Astipite l'acqu pe quand ven a sete" diciamo in napoletano, okay. Ehm <clicks tongue> Mamma diciamo più o me mi ha sempre un po' diciamo sai, pressato così per dire risparmia, risparmia perché sa che sono un po' mani bucate, cioè, nel senso perché allora teoricamente, eh, uno deve risparmiare anche per sai per il futuro, perché poi comunque da cioè, adesso che siamo giovani stiamo comunque costruendo il nostro futuro che poi secon cioè, ehm, cioè, mhmm, io ho 25 anni quindi pure tra 5 anni sai cioè, abbastanza non è proprio così lontano, non ho più 10 anni diciamo così.
Certo. Sì, sì, sì, la vita è 1. Però è vero, eh. Però è vero, è verità. <chuckles> Sì, eh. No certo. Io tra 5 anni ne avrò 32.
<clicks tongue> E Ah, okay vedi, cioè nel senso Ehm, però al giorno d'oggi comunque eh no, manco io, però lo s cioè al giorno d'oggi comunque è più difficile sai, nel senso prima, uhm, diventavano adulti più velocemen cioè già 22- 23 già avevano una casa coi figli per esempio capito, adesso comprare casa è più difficile, cioè è tutto comunque più complicato, no. Sì, esatto.
<chuckles> Non mi ci immagino tanto. <chuckles> Costa molto di più, costa molto di più, ma soprattutto poi al all'epoca i prezzi erano adatti sì, a basi e adatti all'economia che c'era quindi agli stipendi eh oggi gli stipendi sono ridicoli.
Erano molto bassi, sì. Sì. Sì. Invece adesso i prezzi sono alti e gli stipendi bassi. Sì, esatto.
Sì praticamente per far per comprarti una casa devi lavorare più di quanto stai su questa terra.